Me conta, que papel a nostalgia tem nas suas escolhas musicais?
Olha, muitas, muitas, tá? Eu sou uma pessoa muito nostálgica com música, sabia? <chuckles>
Hum. Uhum. Sério? Mai mas assim só só para eu entender, porque eu gosto muito de ter uma cronologia das coisas.
Eu tenho sim, eu sou muito musical. Uhum. Uhum.
Você nasceu em que ano?
Olha, eu nasci em 89.
89, ok, uma criança dos anos 90, isso já me dá um contexto. Então, me conta a sua história musical, aí, a partir de 89, então.
Exato, exato. <chuckles> Então, eu cresci um, né, fui uma criança dos anos 90, né, o caos dos anos 90, em que tudo podia. <laughs>
Uhum. Sim. Dançou É o Tcham?
Ex muito, com certeza. Quem nunca? <laughs>
<laughs> É, faz parte, né, da da experiência de ser uma criança dos anos 90.
Exato. Mas eu era uma criança fofinha, sabe, também assim. Então eu cresci ouvindo Sandy e Junior, né. <laughs>
Uhum. Ah, sim, realmente, para as crianças dos anos 90, Sandy e Junior era, hã, um um must, né.
Exato, era a referência, ali, né. E aí acontece que eu ouvia muito a Sandy cantando Elis Regina.
Hum, olha que interessante! Não sabia que a Sandy cantava Elis Regina.
É, ela cantava muita muitas músicas Elis Regina, assim, ela cantava muito MPB, assim. Eu entendo isso agora, depois de adulta, né, quando eu era criança, só via ela cantando lindamente. <chuckles> Então, eu comecei a ouvir Elis Regina, ouvir mais MPB, não porque eu gostava, mas porque a Sandy cantava, então <chuckles> Exato, e aí f
Uhum. Uhum. Sim. Ah, daí despertou seu interesse, né? Uhum, mas assim, você começou a ouvir Elis Regina já na infância ou em que momento?
Hum. S sim, já na infância já na infância, eu eu ouvia bastante Elis Regina, Djavan, sabe, bastante MPB assim ouvia bastante. Ai isso durou um tempo, né, durou até minha adolescência. <chuckles>
Uhum. Sim.
Durou ali, até a fase rebelde da adolescência quando
Uhum. E, que ida você lembra que idade você tinha?
Olha, eu tinha, ali, na na pré-adolescência, vamos colocar assim, eu tinha uns 12 anos, porque aí eu já estava na tipo no 2º no 2º período, ali, do ensino fundamental, ali, que começa o 5º, 6º ano, sabe, que você já
Uhum. 12 ok, e Aham. Sim, bem início da da adolescência, que é a época que as qui que as crianças / adolescentes, pré-adolescentes estão mais terríveis, né?
Exato! Nossa, gente, pior fase assim, sabe? <laughs>
Uhum, essa fase, eles são terríveis. Brigam, né? Eu me lembro, assim.
E, olha! É rebelde sem causa. <chuckles>
Em rebelde sem causa. E e aí, depois, então, você disse que ouviu, né, Elis Regina, MPB até o final da adolescência, isso?
Exa na v É, até no início, ali, da adolescência, né, da pré-adolescência. Exato, era uma
Ah, ok! Início da adolescência. E com a chegada da adolescência, que que você passou a ouvir?
Ah, e aí, chegada da adolescência, eh, na minha escola tinha o carinha do violão, né, sabe, o carinha do violão que tem, todo mundo fica
Uhum. Sim, sim. Vai me dizer que se apaixonou por ele?
Nossa! Claro, né. Também, a gente teve um lancezinho ali. <laughs>
<laughs> Ah, legal, legal! Pelo menos não foi platônico.
Com certeza. <laughs> Não fico para trás né. E aí Exato, eh, e aí, ali eles tocavam, ah, Legião Urbana, eh, Capital Inicial. Aí era aquela época já da Malhação, sabe? Da Malhação ali do anos 2000.
Uhum. Sim. Deu o nome, gostei. Uhum. Com a Marjorie Estiano.
É, Marjorie Estiano, que já tinha aquela vagabanda. Então eu acho que a a vagabanda foi uma gran uma grande influência, também, para o carinho do violão da escola, assim, sabe? <chuckles>
Uhum. É então, eh, você viveu uma época em que o rock no Brasil era muito forte, né.
Sim, sim. Aí você imagina uma criança que ouvia Elis Regina e Sandy& Junior, né. Se transformar em uma adolescente que brigava com os pais porque queria ir no show do Capital Inicial. <chuckles>
Uhum. E assim, você, eh, enxerga influência midiática ou de querer pertencer, que é muito comum entre os adolescentes, nessas suas mudanças musicais?
Sim, com certeza, com certeza, mas eu entendo isso hoje, né. Hoje em dia eu eu consego eu consigo enxergar, né, no passado, porque é exatamente isso, você fica querendo pertencer a algum grupo, né? Apesar de que tinha na minha escola o grupo dos pagodeiros, e o grupo dos roqueiros, da galera do violão, né, e a galera que transitava, ali, entre os 2. Eu transitava.
Uhum. Uhum. Sim, uhum. Ah, sim. Uhum. Sabe quem Ah você, também, ia na galera do pagode.
Eu, também às sabe às vezes eu gostava de ouvir a galera do pagode mas eu fo era mais focada ali
Uhum, e tinha, agora eu quero agora eu quero fazer uma pergunta. <laughs> Tinha um pagodeiro envolvido nisso ou era só pelo pagode mesmo?
Hum. Mas óbvio que tinha um pagodeiro. Acho que eu ia só pela pelo para ter mais um triângulo. <chuckles> Adolescente, gente, olha, se apaixona e desapaixona muito fácil assim.
Olha temos um triângulo amoroso. <laughs> Uhum. Hormônios à flor da pele, né. Sim, uhum.
Exato. Então, só que eu ficava mais ali com a galera do violão que eu gostava muito assim, também, das músicas, né. E aí foi uma época também que que assim, você falou da influência, né, com certeza teve muita influência, por exemplo, teve uma novela na época que chamava Mulheres Apaixonadas.
Uhum. Sim. Ah sim, aquela com a Vera Fisher, não é?
Não era não ti não lembro se tinha a Vera Fischer nessa novela, mas tinha um casal de de de meninas homossexuais que que era com a Aline, como chamava? Ou Alinne Moraes. Lembra?
Uhum. Aline Moraes. Ah sim, é eu sabia eu sabia que era que tinha uma Helena, que era uma novela do Manoel Carlos uhum.
É, tem s é, Manoel Carlos sempre tem uma Helena. E aí eu adorava aquela novela, e aquela novela trouxe uma música do Renato Russo.
Sim. Qual?
Né, era uma chama mais uma vez.
Uhum.
Do Renato Russo. Então através do Renato Russo a gente foi pendendo, ali, para o lado do Legião Urbana, porque Legião Urbana fez, eh, ascensão, sucesso, ali, nos anos 80, né?
Hum. Tá. E me me tira uma dúvida porque você mencionou, né, que essa música do Renato Russo chamou a sua atenção, muito provavelmente pela letra, também, né.
Uhum. Sim, com certeza.
Tem algum trecho dessa música que que marcou você, assim, quando você pensa na música inteira, qual o priemiro trecho que vem na sua cabeça? Se você puder recitar ele.
Ai o O primeiro trecho é: "Nunca digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Quem acredita sempre alcança".
Hum. Olha só, interessante, pra uma jovem ouvir isso é maravilhoso, né.
Essa Sim, essa música é uma poesia, né. E aí a gente começou a ouvir muito, muito Legião. Eu ouvi Legião, assim, Capital Inicial. E aí entra que daí começa entra no cursinho de inglês, você começa já ouvir entra Evanescence, entra Red Hot Chili Peppers, entra Nickelback, todas essas bandas, ali, da, né, daquela daquele anos 2000. <chuckles>
Uhum. Sim, com certeza. Uhum. Ah, legal. Uhum. Uhum. Você, eh mas você ouvia essas bandas dos anos 2000 porque o cursinho pedia pra vocês estarem em contato com a língua inglesa ou também tinha alguma outra influência cultural, assim? Como que era?
E eu e eu acho que a influência que a gente tinha era muito a MTV, né. A MTV ainda era forte naquela época, né, n no final dos anos 90, início anos 2000. A MTV ainda tinha bastante, tinha os clipes que você ficava esperando ali os clipes passarem, os hits, ali, da semana. Então acho que influenceu influenciou bastante, sim, nessa coisa, sabe. Mas essa minha coisa com pop-rock, com rock foi até eu chegar na faculdade. <chuckles>
Hum. Uhum. Uhum. Hum. Então, chegou na faculdade, passou por mais uma transformação musical, é?
Pois é. Você sa lembra que a gente falou sobre pre pertencer a um grupo? Né, que d aquele senso de pertencimento a um grupo? Quando eu entrei na faculdade, eu ainda gostava muito, assim, de rock, pop-rock, só que na minha época de faculdade, que foi ali 2008, 2009, eh, a o que estava na moda era o sertanejo universitário.
Aham, sim. Sim, claro. Hum, sim. Uhum, vai me dizer que você teve essa virada e se transformou numa sertaneja da sofrência?
Que se tocava muito. <chuckles> Foi quando Mas olha de ir pra rodeio assim, sabe. De bota e chapéu, sabe, <chuckles> porque no início, eu vou te contar os
Meu Deus! Uhum. E tinha um peão envolvido nessa história?
<laughs> O peão chegou depois. Mas veio. <laughs> Sem julgamentos. Ouvimos e não julgamos. <laughs> Mas assim, mas no começo sertanejo universitário tinha um sentido, porque era legal, tinha uma letra, né, tinha uma melodia, hoje em dia meio que tá muito tudo igual assim, sabe. As letras de hoje, acredito. E aí depois que eu terminei a faculdade, tudo, saí da faculdade.
Ah ok, menos mal, <laughs> ou, sem julgamentos. <laughs> Uhum. Uhum.
Eh, eu eu voltei a entendi, né, na verdade, o que eu gostava, qual é o ritmo que eu me identificava, porque eu transitei para MPB, Sandy& Junior, pop rock, sertanejo, pagode e tudo, né? Fui por tudo. <chuckles>
Sim. Ah sim. Uhum. Olha, e agora uma curiosidade que me veio você dizendo que transitou por todos esses ritmos, que eu acho que é natural, você acha que você acha que foi importante passar por esses ritmos musicais para se encontrar em um deles, assim, de uma forma mais <clicks tongue> mais profunda?
Uhum. Sim, com certeza. Foi, porque eu descobri, eu consegui descobrir e perceber que não eu não gosto de um ritmo musical, não é o ritmo musical que me prende, o que me prende é a letra.
Uhum. Uhum. Hum, interessante. Uhum. Você?
Entendeu. Então pode ser um um sertanejo que fale de uma história bacana, bonita e que eu goste. Pode ser um pagode, como tem vários pagodes que eu a ouço menos, né, mas vários pagodes que têm letras lindas, assim, tem uma uma música que chama: Mantra do Mumuzinho que é maravilhosa, é maravilhosa.
Uhum. Uhum. Você está muito mais pela poesia do que pelo ritmo, talvez? Aham.
Exato. Eu hoje em dia, com certeza, eu puxo muito mais para MPB, porque é o e também MPB é o quê? É as letras, e ainda continuo ouvindo muito Legião Urbana, muito Evanescence muito então a minha playlist é bem nostálgica, assim, sabe. <laughs>
Hum. Tem as letras. Uhum. É, verdade, é verdade, porque você está citando, aí, várias, hã, bandas e músicas pelas quais você passou ao longo da vida, né.
Sim, então é muito nostálgica. Por exem Hum.
Uhum. E dentro dentro dessa nostalgia, de estar ouvindo as mesmas bandas há tantos anos, teve alguma música que ficou ressignificada em algum momento, que você entendia ela de um jeito, depois passou a entender de outro?
Sim, sim, com certeza. A a a própria música da Elis Regina que a Sandy cantou, que é Como os Nossos Pais
Uhum. Uhum.
para mim, no quando eu era criança e ouvia essa música, para mim era a Sandy cantando, a a Elis Regina cantando, fazendo uma homenagem aos pais. Depois que eu cresci, ela teve um ressignificado totalmente diferente para mim, sabe, a
Hum. Que foi quando você conheceu o contexto histórico da música ou o quê?
Exa eu acho que é porque de prestar tipo, de entender que o que me pren prendia a música era a letra e não era o o ritmo, e de prestar atenção na letra, que a letra, eh eh eh, fala da nostalgia mesmo, da dor dela de de crescer e, né, e de entender a dor dos pais também, então
Uhum. Sim. Hum. Uhum. Uhum. Ah, sim, porque quando criança você não tinha essa dor ainda, então literalmente a sua lente, a lente entre você e o mundo, de criança era uma homenagem, hoje adulta, você consegue entender a dor que a vida adulta traz, e s então você até, hã, consegue entender melhor seus pais.
Não tinha, é. Exato. Sim, com certeza porque eu de eu me tornei mãe, né, também, e aí deu outro significado assim, eu consegui entender a música como, o o que ela queria dizer. Eu acredito que ela queria dizer muito isso, né. Essa essa dor de, ai de você se tornar mãe, de você se tornar pai, e a dor dos seus pais também, sabe. De falar: "Olha, en entendo, compreendo a sua dor, agora eu consigo entender a sua dor". Então, para para mim teve um significado diferente assim depois que eu me tornei adulta, depois que eu fiz a minha família assim.
Uhum. Uhum. Nossa, isso é muito bonito.
Hã. <chuckles> E é muito, eh, e é muito nostálgica assim, porque por exemplo, hoje eu tenho um filho de 8 anos. E esse essas essas 2, 3 semanas atrás mais ou menos, ele estava um pouco triste porque ai, um amiguinho, ele falou que queria ser arqueólogo e músico porque ele é é mu ele toca piano também, e joga futebol. Então ele ai mãe, meu amigo falou que eu não posso ser músico, tocar piano e jogar futebol e ser arqueólogo juntos, que eu preciso escolher só uma profissão. E ele estava super triste assim, sabe, di porque, eu sempre falei você pode ser o que você quiser, importante que você seja alguma coisa, para mim não faz diferença, né <laughs> É.
Muito bonito, muito bonito mesmo. Uhum, sim. Uhum, sim. Uhum. <laughs> Aham. Hum, entendi. <chuckles> Daí o amiguinho disse aquilo para ele, e assim, para para fechar a gente falou muito do passado, né, que é de onde a nostalgia vem, aí você menciona: "Agora eu tenho um filho de 8 anos" Como é a relação dele com a música assim, pelo que você observa?
Uhum. Uhum. É, ele ama música como a mãe dele, né. <chuckles> E quando ele te trouxe essas toi me trouxe essa situação, eu coloquei para ele a música do Renato Russo, aquela que eu te falei da, Mais uma Vez. Porque ninguém
Uhum. Ah, sim, e como ele se sentiu assim, você você conseguiu perceber nuances, como foi?
Sim, sim, porque a gente ouviu repetidas vezes, ele entendeu: "Ah mãe, é verdade mesmo, né. Eu não posso deixar que as pessoas falem que eu não consigo as coisas." Então as músicas também trazem aquela sensação de paz, né, para gente, traz uma terapia ali, <chuckles> vamos colocar assim.
Uhum. Uhum, é verdade. Sim, olha, gostei muito de ouvir a sua relação com a música ao longo do tempo, viu? Muito obrigado por compartilhar essa história tão bonita comigo.
Eu também adorei compartilhar com você a minha história, obrigada e até a próxima.
Até.